Hein? Je sais pas quelle vé quelle véracité il y a à ça, mais ce c'est, heu après
Tu as, heu, tu as des études qui ont été faites, heu, alors, heu, j'ai plus le pays en tête, mais ils ont injecté des, heu, des personnes avec le le virus de l'E. coli, heu, E. coli et heu, ils ont exposé, heu, des personnes à mmh je crois il y a une quinzaine de personnes à des douches froides pendant pendant 2 semaines ou un truc comme ça et heu et ceux qui ont qui ont eu des douches froides ont effectivement, heu, eu un un système immunitaire qui était un peu plus boosté par rapport à ceux qui l'avaient pas fait, ouais. <sniffs>
Ouais. D'accord, ouais. D'accord. OK. D'accord. Bon, pourquoi pas? <chuckles> C'est a a après ce qui ce qui est bien ce que je trouve avec la la recherche, c'est qu'il y a toujours comme ça des petites conclusions sur, heu, sur des choses qu'on peut trouver actuellement pa farfelues, mais qui peut faire heu, qui peuvent être intéressantes aussi. Enfin moi, je sais pas si toi tu as ce que tu tu fais ton métier de rêve ou pas, ou si tu es tu tu tu le recherches encore. Mais en tout cas moi c'est vers ça que que j'aimerais me rapprocher.
Mmh. <laughs> Petite ouais ouais. Moi bah écoute, moi j'ai, heu, j'ai pas mal de carrière hein. J'en suis, heu, j'en suis à la 3e mais je pense que que j'exerce- j'exerce mon métier de rêve, heu, aujourd'hui. Puisque j'ai toujours voulu faire photographe et puis après, heu, 2 carrières, heu, une dans la restauration et une dans le tourisme, bah j'ai décidé, heu, un jour comme ça <chuckles> de de claquer la porte et de, heu, de m'inscrire dans une école de photo.
Mmh mh. Ah ouais. D'accord. Oh. D'accord. OK.
Et heu et je fais ça depuis ouais, j'étais dé diplômé en en 2017. Ouais.
Oui donc ça fait quand même ça fait plu quasiment 10 ans presque. Ça fait hui <chuckles> bah oui on est en 2025 donc ça fait ça ça fait 8 ans déjà. <laughs>
Heu oh là là! Ça passe vite ouais, ouais, ça fait <laughs> ça fait ça fait 8 ans, ça fait 8 ans dejà. Bon, moins, heu, moins les années covid hein, bien sûr. <laughs> Donc on va dire que ça fait 5 ans quoi à peu près ouais, a activement, mais ouais, ouais, ouais, s
Moins le co oui, moins covid mais heu Ouais, ouais. Et ça ça marche bien?